Heu, non parce qu'en fait, heu, à mon hem, quand j'étais au lycée, j'avais pour mon bac, j'avais je m'étais amusée à mettre, heu, des cartes, heu, du monde dans les toilettes, parce que, bah, comme on y passe beaucoup de temps, c'était ma manière de réviser, tu vois?
Ah! C'est pas mal.
Malinx, bah, ouais, ça vu que tu as rien d'autre à faire qu'observer une des cartes.
Beh, ouais, mais alors moi c'est marrant, c'est J'allais pas tant que ça aux toilettes, heu, au lycée.
Ah bon? Tu y allais peut-être, heu, après après le lycée? <laughs>
Ouais, non. Heu, ou avant. Ce <sighs> c tu veux vraiment savoir? Parce que <chuckles> je peux te faire un détail, mais bon ça va peut être être un peu casse-pied. Non bon, heu, ah ouais, du coup, ouais, dans les toilettes, pourquoi pas? Et donc du coup, tu te rappelles que, heu, que Seattle, c'était en haut à gau
Ou avant, ouais, peu importe. <laughs> Non, c'est bon. <laughs> Mmh. Ouais, je me souviens de Seattle, heu, ouais, en haut à gauche.
Non mais je crois qu'il y a pas 36, heu heu, je crois que la dernière fois, c'était San Francisco. Au tout début c'était c'était Seattle. Après heu, j'ai raté mon avion, alors ça c'était très drôle ce jour-là donc ils m'ont fait un petit coup de Los Angeles plus jamais de ma vie je fais un une escale Los Angeles, ta alors ça, ça n'arrivera plus, ça c'est clair. Je préfère encore heu, attendre 1 journée, parce que tu attends, heu, tu attends 3 ou 4 heures pour la douane
Mmh. Pourquoi? Que Ah mince!
c'est, heu, la file est juste interm alors c c quelque part je te cache pas que ça m'a un peu arrangée parce que j'ai dû attendre, heu, 5 heures ou 6 heures je crois, l ouais, c'était 6 heures, mon ma correspond bah, parce que bah pa
En quoi ça t'a arrangée? Ah parce que tu avais, heu
bah, quand tu as une correspondance 6 heures après, mine de rien, le fait d'attendre 2 heures et demie dans une queue, bah, heu, ça te fait passer le temps. Ça peut paraître bête, hein, mais ça t'occupe.
C'est sûr. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Heu et hem, q quel endroit tu préfères, heu, visiter en général? Enfin, tu es plutôt je sais que tu aimes pas trop le désert, mais à choisir, tu préfères plutôt de la plage, heu, la campagne, les États-Unis peut-être même?
Du coup C'est pas mon truc, ouais. Il peut y avoir de l'eau, c'est cool.

Oui, bah, au au tous les États-Unis c'est l'hiver hein, je si je peux me permettre. Après c'est c'est pas forcément de la pluie, mais hem
<chuckles> Non, mais parce que je voulais dire c'est que ouais, il faisait froid quoi, dans l'état actuellement. Dans ton état.
Mmh. Bah, et c'est c'est un peu p c'est kif-kif avec la France.
Ah ouais, c'est c'est, hem, même température?
Oh, il fait pas super froid, c'est parce que j'ai été de la né mais non, mais j en fait, je peux aller à, heu, j'ai de la neige à quoi, à 20 minutes.
Ah, ouais, un peu comme moi.
Mais pe C'est ça, du coup et c'est pareil quand tu l'as à proximité en fait, tu vas pas forcément la chercher, c'est assez drôle, hein.
C'est ça, bah ouais.
C'est s s bah, ouais parce que tu dis: «Bon c'est froid, c'est»
Et hem, tu aimes bien skier?
J'ai jamais skié de ma vie.
Moi non plus, je te rassure. J'ai non, je te je te promets, j'ai j'ai jamais essayé.
C'est pas vrai? Ah ouais? Pourtant tu as ce qu'il faut à côté quoi. Moi c'est parce que un peu dans le nord de la France, tu vois j'ai pas tellement de montagnes, donc, heu, bah, j'ai pas trouvé l'occasion.
C'est fou ouais. Bah ouais. Ouais, mais tu vois, c'est bah, justement, là où je suis, tout le monde, heu, va skier tous les week-ends, mais tu vois, ils skient depuis tout petit. Donc, heu, même si j'y vais avec eux, heu, je vais me retrouver je vais me je vais me retrouver avec les les petits là, qui qui font des cours.
Ouais, après faut bien prendre un jour. Bah, ouais, mais faut bien apprendre un jour.
Donc ça m'enchante pas tellement. Bah, <sighs> après ça m'intéresse pas tant que ça, hein.
Dans ces cas-là tu apprends jamais. Ah, ben voilà, si ça t'intéresse pas, forcément.
Mouais. Toi ça t'intéresse?
Après je sais je sais patiner parce que j'ai fait du hockey. Heu, bah, aujourd'hui je t'admettrais qu'à mon âge, heu, j'ai un peu peur d'y laisser quelques os, donc, heu, je suis pas sûre je vais essayer. le problème c'est que j'ai eu plein de potes qui sont revenus avec des plâtres et autres, et je me dis: «Est-ce que c'est bien intelligent?»
Bon après, heu Ouais, c'est s moi aussi ça ça, mmh, enfin, ça me fait peur, j'ai l'impression que tout le monde se blesse au ski.

Ouais parce que, bah du parce que du coup, bah, notre pays, il est quand même assez grand, donc, je veux dire, heu, sans sans rester, heu, local, on a des trucs à découvrir aussi en France, tu vois?
Donc heu Ouais c'est vrai, mais du coup ça ça consiste aussi à ouais, à prendre la route ou autre. Non, c'est vrai, c'est pas précisé. <laughs>
Oui jusque là, oui. Bah, tu peux y aller à vélo, mais c'est un peu plus loin. C'est toi qui vois.
Ouais, c'est clair.
Non, je pense que local ça doit être quand même le pays, tu vois? Ça doit pas être que, heu enfin j'espère
Hem
parce que sinon, heu, tu es pas obligé d'aller à moi, j'é alors j'é moi j'étais, pendant des années, j'étais la Team heu, France, tu vois? J'étais: «Ouais, il y a tellement de paysages différents en France»
La Team France, tu préférais les f ouais.
déjà, heu, je pense qu'il y avait mon côté radin, qui devait aider beaucoup. Heu, mais je me dis: «On a on a tellement de paysages», c'est vrai quand tu regardes bien, heu, en France, tu as heu
Nouais. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à voir, en France, hein?
bah tu as tu as la mer, tu as la montagne, tu as les rivières, tu as heu, heu, ben, il nous manque le désert, mais je t'admets que c'est pas forcément la destination de vacances que je préfère. Heu, tu vois, j'ai j'ai envie de dire on a quand même heu
Mmh. Non, on du désert.
il y a des super beaux coins hein, heu, en France quand même, le Vercors, ce truc de vieux ça. Heu, <laughs> oui, beh je suis vieille. Et alors?
<laughs> La garrigue.
Ouais, alors tu la vac, les les vacances en garrigue, bon. Je je Oui, beh, ça dépayse hein, ça c'est sûr, hein, c' mais bon!
<laughs> <laughs> Ça dépay
C'est ça, mais après si tu veux t'entraîner pour Koh Lanta, effectivement, ça peut être des bonnes vacances.
C'est vrai.
voilà, voilà, non pas la garrigue, non. Heu, après après je te cache pas que tu vois et ça c'est bizarre hein, pourtant ça fait partie quand même du patrimoine français. Heu, che j'irais pas forcément en vacances à Marseille, c'est pas un endroit que pourtant, je suis sûre que c'est super beau.
<laughs> Ah ben moi, j'aime pas Marseille, hein. Moi, j'ai de la famille là-bas et je connais bien Marseille
Ah beh voilà, en plus tu as de la chance, bah ouais.
ah ouais. Et du coup, heu, non, j'y habiterais pas, hein.

Heu, non, non, c'est je bah oui, mais, heu, non, c'est c'est sympa, mais je me dis: «Tu vois? C'est une c'est c'est une grande ville San Francisco quand même», heu, c
<chuckles> Ouais, ça a l'air hyper grand.
eh ben eh ben, tu as l c'est j'aime bien les villes comme ça, où tu peux avoir accès à la mer, de la ville, tu vois?
C'est principalement, heu Mmh. Ouais non, j'aimerais bien visiter.
Ah mais al ah je je vais préciser encore, je vais préciser parce que, heu, à Fort-Mahon, tu as l'accès à la mer, tu vois? Dans la ville. Mais c'est pas drôle, beh, c'est c'est pas ça que je veux dire, c'est j'aime bien les grandes villes, tu vois? Tu connais pas Fort-Mahon?
C'est quoi ça? F Fort en Mahon. Mais non, je connais pas Fort-Mahon. Mais qui connaît Fort-Mahon?
Moi
<laughs>
C'est parce que c'est parce que tu suis pas un petit peu, heu, le président, heu ah bah non le président de la France, il est élu. C'est c'est quoi, c'est Berck? Non, c'est le Touquet. Ah, c'est peut-être le Touquet, oui. Ouais enfin, c'est une plage du nord. Heu et donc, du coup tu as une
Ah, excuse, OK. S Fort-Mahon. Mais j'adore, heu, le nom de la plage du coup, c'est c'est une plage?
C'est pas moi qui ai choisi, hein, du coup. Bah, c'est non, c'est pas une plage, c'est une ville.
Ouais. Ah OK. Heu, oui parce qu'à un moment, tu parlais de la plage, de la ville?
Mais oui, parce que de de la ville, tu as accès à la plage, si tu veux, mais c'est pas San Francisco, c'est ça que je veux dire. Moi ce que j'aime bien, c'est des grandes villes comme, heu, New-York ou, heu, San Francisco, où tu as l'accès
OK. Non, bah oui, bah, Fort-Mahon. En gros, tout de suite, tu as tu as accès à l à la mer.